Ciao, ehm, io sto affrontando un po' un periodo di di blocco creativo, uhm, perché purtroppo sento che tutto quello che sto facendo per cercare di trovare uno spazio, ehm, all'interno del uhm, del lavoro che faccio, ehm, non ha poi, ehm, il seguito che vorrei, non ha poi la reazione che mi aspetto, e infatti, è diventata proprio anche un po' una paura di ehm, di pubblicare, ehm, quello che faccio, e, ehm, di mostrare i miei contenuti. Uhm, io sono, mhmm, una content creator e da circa, ehm, 1 annetto e mezzo abbondante sto cercando di, ehm, ritagliarmi uno spazio, ehm, nei social media, ehm, attraverso i viaggi che faccio, perché io ho molto questo passione e cerco di condividerli, ehm, attraverso dei consigli, attraverso, ehm, appunto degli spunti. Ehm, ho creato anche delle delle guide di viaggio, dove io raccolgo tutti questi spunti, perché nei contenuti, magari sui social faccio delle pillole, giusto, ehm, qualche consiglio mirato, e poi ho fatto delle guide dove invece raccolgo proprio tutti i consigli per aiutare le persone ad orientarsi in paesi comunque lontani. Uhm, ti dico soltanto che una guida è sul Giappone e l'altra sulla Corea del Sud. Ehm, e solo che, ultimamente mi sono un po' bloccata, perché, ehm, sono un po' delusa, nel senso che, ehm, dopo 1 anno e mezzo poi, mhmm, ovviamente o è stato 1 anno e mezzo di alti e bassi, quindi devo ammettere che non è stato costante, però c'è stato proprio un periodo anche di recente, che so' stati dei mesi dove mi sono impegnata veramente al 100%, ehm, ho pubblicato tantissimi contenuti perché poi so che l'algoritmo, ehm, lo richiede, ehm, comunque ho fatto anche dei degli studi, ho s fatto dei corsi per imparare a gestire queste cose, e nonostante avessi pubblicato tante cose, uhm, nessuno diciamo, uhm, si interessava, non avevano il riscontro che ehm, che credevo e quindi adesso, mhmm, mi sono bloccata e in più ho anche un po' paura a pubblicare un contenuto, perché tra me e me penso: "Ma a chi serve, a chi può interessare alla fine?" Ehm, ho poche visualizzazioni, pochi like, poche interazioni, perché poi anche le interazioni sono veramente importanti, i commenti e tutto; e quindi mi sento proprio persa, ehm e non so bene cosa fare, ehm, per, ehm, riprovarci, per rialzarmi, ehm, per avere un un un tornaconto e per avere un feedback, ecco.
Mh-mh. Okay. Simo. Allora, uhm, innanzitutto, ti faccio prima i miei complimenti, comunque, per esserti lanciata in uhm, in questa tra virgolette, la definirei "un'avventura" perché comunque, sai, al giorno d'oggi, ehm, questo mondo che hai intrapreso, quello della content creator, non è per niente facile, perché hai tantissima concorrenza, quindi d tu devi, comunque, razionalizzare e ragionare su questo: che mentre in passato, sai, chi faceva video YouTube, chi pubblicava, aveva magari più seguito, proprio perché i contenuti, e la possibilità di fare questi contenuti, era molto più difficile, molto più complessa. Adesso invece, mhmm, riesci, comunque, a vedere video, ovunque. Tutti possono caricare un video, tutti possono avere un determinato hype, anche soltanto, appunto, con 1, massimo 2 pubblicazioni. Uhm, ti volevo, però, prima, fare una domanda: uhm, questo tuo, mhmm, blocco, uhm, dipende anche, magari, da commenti che hai ricevuto, da feedback negativi, o solo ed esclusivamente da feedback anche non pervenuti? Nel senso, uhm, è proprio l'interazione con altre persone e di altre persone, che ti manca, o sei anche bloccata per qualche commento che hai ricevuto, anche in passato, che ti ha fatto dubitare?
Allora, sicuramente, uhm, ci son state delle volte che dei contenuti sono andati virali e che mi hanno dato speranza e ho ricevuto dei commenti un po', uhm, bruttini perché, chiaramente quando c'è visibilità poi nascono sempre questi leoni da tastiera che puntano subito il dito. Però, ehm, no, principalmente il mio blocco deriva dal da il feedback non pervenuto, nel senso che l'impegno che io metto, perché io passo veramente le ore, cioè è un lavoro a tempo pieno, ehm, a programmare i contenuti, a crearli, ehm, a progra a postarli, e tutto questo impegno per poi, ehm, non avere un riscontro, ehm, che desidero perché veramente le visualizzazioni sono poche, le interazioni idem, e pure i like.
Ovviamente. Certo. Okay. Allora, uhm, stavo pensando, appunto, una cosa. Uhm, hai mai innanzitutto pensato di uhm, dato che <tsk> ovviamente la tua domanda è: "Perché non" uhm, "cosa c'è che non va? Perché non ho il seguito rispetto ad altri content creator, che magari fanno gli stessi miei, uhm, uhm, video, magari anche con meno informazioni, magari anche meno elaborati?" La prima cosa è: hai mai pensato magari di sottoporre dei sondaggi? Comunque, sai, è una cosa molto divertente a cui le persone generalmente, anche senza pensarci, partecipano, ma rispetto diciamo a quello che poi è il tuo profilo e appunto l'algoritmo, è un'interazione che per gli altri ha poco valore, mentre per te ha molto valore. Quindi magari, prati mettere su un sondaggio su: "Cosa ti piacerebbe vedere?" oppure, "Sei più interessato a questo, questo e quest'altro", oppure, "Prossimo viaggio in programma qui, lì, destra, sinistra", o, "Avete dei viaggi in programma? Se sì, dove?" Ecco, hai mai pensato a, mhmm, diciamo, uhm, magari, anche settimanalmente, giornalmente, stabilire de dei giorni, in cui fare questi piccoli sondaggi?
Allora, ci ho pensato una volta e l'ho fatto per capire più che altro, ehm, che tipo di contenuti preferivano i miei follower, e e ev effettivamente, cioè a mi hanno risposto e ho ottenuto alcune risposte; però, ehm, quello che loro preferivano io cercavo di darlo, però dovevo anche, ehm, tener conto di quello che invece, ehm, so che il social media, la piattaforma, spinge molto, che comunque sono i reel, ehm, i video, ehm, oppure i caroselli, insomma. E quindi, ehm, da una parte ho cercato sì, di di fare quello che un po' piaceva, però anche di continuare a gestire questa cosa, però lo stesso vedo che magari anche le stesse persone che hanno commentato poi, ehm, nei post che io creavo appositamente per loro, c'era veramente poca interazione.
Okay. Ah sì? Okay, allora, uhm, un'altra cosa che sicuramente potresti fare, proprio per la p poca in interazione, è quella di spronare tu stessa gli altri a interagire con te, magari creando non ti dico dei giveaway, però, uhm, interagendo direttamente con queste persone. Sai, molti all'inizio non ti mandano il messaggio in direct, ma quando poi ci prendi un pochino di confidenza o, ehm, diciamo che li fai sentire, mhmm, quasi veramente dei tuoi amici, le persone sono più, uhm, libere nell'interagire. E un'altra cosa invece che potresti fare è quella di, per un certo periodo, fermarti no, dalle pubblicazioni, e invece far rigirare nuovamente il tuo algoritmo, cioè, fermarti, guardare, raccogliere dei dati, e questo ti permette poi, nel momento in cui tu riprendi a pubblicare, a riattivare quelle che sono i tuoi video, perché molto spesso è una cosa che non dipende da te, ma dipende, purtroppo, uhm, da quello che il web richiama, non so se mi sto spiegando. Quindi, non ti devi abbattere assolutamente su questo, ma anzi devi essere costante e continuare, uhm, in tutta, ehm, serenità e mhmm, a organizzare i tuoi viaggi, a organizzare a farti dei planning, quindi a a motivarti perché le capacità le hai, mhmm, sento anche che hai lo spirito per farlo, quindi assolutamente ingranerai, di questo ne sono sicura. Però, ecco, con questi piccoli accorgimenti secondo me dovresti assolutamente riuscire a rimetterti in carreggiata.
<chuckles> Sei troppo sei troppo carina perché, ehm, mi hai dato un po' <chuckles> di fiducia in me stessa, e che avevo un po' perso. Ehm, sicuramente i social non sono uhm, non sono facili da ehm, da affrontare, però i consigli che mi hai dato sono molto utili. Volevo chiederti una precisazione, ehm, riguardo, ehm, al consiglio che mi hai dato inerente, ehm, al fatto di fermarmi. Ehm, questo già l'ho fatto, perché appunto mi sono un po' bloccata, però volevo chiederti: in che modo posso riattivare dei contenuti che ho già fatto? Perché, sai una volta che li pubblichi, ehm, sono andati e e basta, cioè secondo te ci sono dei metodi per provare a ehm, ri mhmm, non so ripubblicarli, ri rifarli, ehm, senza impiegarci troppo tempo magari, ehm
Mh-mh. No, certo. Certo. Sì. Allora, secondo me dovresti prendere quelli che sono stati i temi in cui hai notato un po' più di interazione, e semplicemente riproporli sotto forma diversa. Quindi, tu sai no, ovviamente diciamo che, rispetto a quella che è una pubblicazione come può essere un post, un carosello che poi rimane lì, fisso, uhm, niente ti vieta, comunque, di riprendere un tema che hai fatto, magari, non lo so, 1 mese fa, che ti ha dato però tanto adito, e riproporlo, perché comunque è vero, i tuoi vecchi follower, magari lo hanno già visto, ma i nuovi follower no, e tu devi stimolare la voglia di scorrere il tuo profilo e andare a guardare i tutti i tuoi altri contenuti, e questo capita tantissime volte. Facci caso che, dovessi andare in questo momento a cercare il profilo di una content creator, tu troveresti, in alto un argomento; molto probabilmente scorrendo, forse, a 2 mesi fa, ma semplicemente anche a 1 mese fa, troveresti lo stesso identico argomento riproposto magari anche con delle stesse foto, però integrato. Quindi, questo ti permette di dimezzare il lavoro perché tu sei hai un argomento di cui hai già trattato, magari di cui hai già delle foto, dei video o qualcos'altro, ma di integrarlo in modo tale da, uhm, sfruttare nuovamente un giro di di informazioni utili, per poi poter riproporre altro.
Mhmm, guarda, ehm, sono dei consigli preziosissimi, me li sono appuntata davvero, e ti ringrazio tantissimo per per la gentilezza che hai avuto nei miei confronti, anche nel nel spronarmi a a continuare perché, ehm, comunque essere supportata fa sempre bene, ehm, soprattutto quando si è un po' demotivati, e, mhmm, sicuramente seguirò, ehm, i consigli che mi hai dato, spero veramente di, ehm, riuscire a a cavarne qualcosa, però, comunque, davvero, ehm, ti ringrazio per per avermi ascoltata e e per avermi consigliata, sei stata carinissima.
<chuckles> Ma figurati guarda, ehm, son sicura perché il tuo impegno pagherà, quindi vedrai.
<chuckles>